Yo sé que, ahora en día todo lo que tenemos en nuestras manos, pues obviamente tiene acceso directamente a la nube, ¿no? Y en nuestro celular podemos tener muchísima información que, sin querer queriendo, pues se pueda compartir con otras personas, ¿no? En tu caso, ¿cómo haces para mantener la privacidad de tus, no sé, de tus datos, de tu información en general, eh, a hoy en día que, pues, todo está dentro de un teléfono, de la computadora, etc?
Sí, la verdad es que creo que es que es algo complicado de de hacerlo, eh, porque nosotros a veces, este, sin notarlo, estamos dejando una huella digital, ¿sabes? Eh, de nuestros gustos, nuestros intereses, eh, más o menos de quién somos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, entras a YouTube y pones lo que buscas, lo que te interesa, y de repente ya el algoritmo es todo alrededor de de cosas así. Y a mí me ha ocurrido que incluso actualmente estoy ahí y no me siento a gusto porque como que las recomendaciones ya son tan personalizadas
Sí. <giggles> Sí.
que me aburro y quiero buscar algo diferente. ⁣Es como cuando estás en una plataforma como Spotify, pones tu playlist y ya después son las mismas 5, 10 canciones y ya no hay algo nuevo, ¿sabes?
Ujú. <giggles> Sí, se vuelve como un algoritmo muy absurdo, ¿no? Porque en algunas cosas dices: "Ah, órale, qué padre que que me pueda recomendar cosas similares". Pero como que ya cuando aprende a leerte o a a saber qué es lo que te gusta, como que no se sale de ahí, te mantiene en en, pues sí, en esa misma información. Entonces, se vuelve bastante peligroso. En tu caso, ¿en algún momento has tenido alguna complicación por algún tipo de información que se haya filtrado tuya? O sea, una que a lo mejor tú, eh, cediste sin saberlo, u otra a lo mejor que te hayan hackeado, ¿no? Eh, bien como, no sé, el correo, o que hayan intentado entrar a tu WhatsApp, a entrar a Facebook, no sé, ¿te ha pasado alguna vez eso?
Sí, el detalle es cuando entras a ciertas páginas o aplicaciones y ya sabes, la típica costumbre de que uno le da, acepto todo y listo, ¿no? No no te pones a revisar qué fue lo que realmente aceptaste. A veces uno lo quiere hacer, pero estas mismas páginas lo hacen a propósito súper, este, aburridas o poco interesantes para que tú no te pongas a leerlo párrafo por párrafo. Son cientos y cientos de hojas en un texto muy pequeño y vaya, lo hacen muy poco, este, agradable a la vista, eh, no no lo simplifican tampoco. Y yo siento que eso hasta cierto punto es a propósito, eh, me ha ocurrido que luego entro a estas páginas de, por ejemplo, de empleo y de la nada empiezo a recibir un montón de llamadas, y que cambié de línea, que llamadas de quién sabe dónde. Últimamente estoy recibiendo muchas llamadas de Estados Unidos, no no no enc no veo del sentido de por qué. Pero, este, sí, ese tipo de de problemas pasan cuando tú das tus datos como para cumplir cierto formato de registro, pero no te das cuenta de realmente cuál va a ser el uso que le van a dar a esos a esos datos, y es conocido que muchas veces estas empresas venden tus datos, ¿sabes? O sea, no así como que de una forma
Ujú. Sí, claro. Mm. Ujú. Sí.
eh, tan, ¿cómo decirlo? Desinteresada. Pero sí a ciertas personas que pueden usarlas como carteras de clientes, ¿sabes? Para empezar a venderte cosas o cosas de ese estilo.
Sí, y además creo que entra un factor muy importante, ¿no? O sea, a lo mejor las empresas como tal no son las encargadas de vender esta información, pero sí algunos de los trabajadores, ¿no? Entonces es muy difícil a veces controlar quién le tiene acceso a qué información y quién es la persona que la comparte, ¿no? Ahorita decías esto, de que recibes llamadas de diferentes números, y creo que fue algo muy popular y muy común, ¿no? En lo en los últimos meses que, según te llamaban para decirte: "Ah, pues tenemos un nuevo empleo". Cosas así como que hasta buscan una manera fácil de entrar a las personas, ¿no? O sea, como, pues sabemos que el 80% de la población está buscando quizás trabajo y como que te marquen, pues te te sí, como que te brillan los ojitos decir: "Ah, ¿no? Alguien me está llamando para para ofrecerme un trabajo, lo voy a intentar". Y ahí se vuelve como también una cadenita en la que, pues ya a unos ya les robaron la información para conec contactarte, pero tú todavía vas y vas a soltar más información, porque, pues, no te das cuenta que a lo mejor estás cayendo en estafa, ¿no? Entonces sí se vuelve un un círculo bastante ahí complicado. Me gustaría preguntarte si en tu caso, ¿tienes algún dispositivo con estos, eh, asistentes de voz como Alexa que, este, lo, bueno, que lo ocupes como constantemente?
Sí. Pues sí, sí cuento con uno, pero la verdad es que, mm, hasta el día de hoy no le he dado tanto uso, ¿sabes? La verdad es que solamente lo ocupo como para poner música, y y preguntarle cosas muy triviales, la verdad es que creo que, por ejemplo, Alexa no tiene todavía un nivel de comprensión o o de ser un asistente tan, eh, este amplio, al menos a a mi forma de de pensar, como para realmente serme funcional, ¿sabes? Eh, si suelo hablar con algún asistente, normalmente es inteligencia artificial como este Gemini o ChatGPT, o cosas de ese tipo. Al día de hoy no he notado que realmente hagan seguramente lo hacen, pero, eh, un tratamiento de de los datos que que que ocupo con con estas este, inteligencias. Este, noto que normalmente guardan como un historial, y empiezan a notar tus patrones y recuerdan cosas anteriores que les comentaste de ese tipo. Obviamente, creo que también te piden un permiso, ¿no? Pero de cierta forma se van, este, acoplando a tu estilo de vida, a la persona que eres, para darte ciertas sugerencias, y la verdad hasta el momento lo he notado normal. Lo que luego yo no no noto normal es, eh, ves alguna oferta en una página de internet, o, incluso, lo platicas con alguien y, bueno, el teléfono escucha, y de la nada empieza a salirte publicidad exactamente de lo que tú tenías en mente. Y y no sé, la verdad es que sí es bastante raro. Em, luego
Ajá. Ujú. Ujú. Okey. Órale. Ujú. Ah. Okey, exacto.
pasas, eh, buscas alguna información sobre, no sé, sobre algún aparato, algún dispositivo o sobre alguna tarjeta de crédito de algún banco, cosas así, y ya de repente toda tu publicidad es sobre eso. Y, pero es descarado, o sea, no es como de: "Oye, te sugiero esto", no es de que ya, este, una publicidad en un video, abajo otro recuadro con una imagen de lo mismo y, eh, y abajo otro banner de lo mismo, o sea, es como de wao, de verdad, este, te bo bordean por todos lados para incitarte a a consumir lo que estabas pensando, o sea, de lo que ni siquiera estabas tú seguro, ya te están ahí forzando, ¿no?
<giggles> Ujú. Sí, ju justo preguntaba esto de, mm, de Alexa porque, eh, o como que muchas personas comentaban que aunque es no es un dispositivo que, eh, estés utilizando constantemente como tu teléfono o las redes sociales, como que esta gadget tiene la posibilidad de estar escuchando completamente todo el día 24/7 lo que dices, lo que haces y que justo, ¿no? Hace lo mismo que comentabas, que te empieza a aparecer publicidad en tus cuentas, ¿no? Todo lo que tengas como relacionado, vinculado a un Alexa, pues, empiezas a tener publicidad, y es como llega como a a escucharte, ¿no? Y que muchas veces, pues, sin querer autorizas estos permisos, ¿no? Ya sea en Alexa, ya sea en en el celular, ya sea en una aplicación, como que autorizas que, eh, tengan acceso al micrófono, <swallows> y justo estás en una cita, o lo que sea, y comentas cualquier cosa, y ya, ¿no? Lo que me decías, te va empieza a aparecer publicidad super, eh, insistente de algún servicio, de algún producto, y es como no quiero eso, ¿no? En qué momento que me empecé a buscar este tipo de contenido para que me aparezca tanto. Entonces se vuelve bastante interesante, y justo viene de esta parte que- que a veces no leemos los términos y condiciones, ¿no? Esas letras chiquitas que justo ahí te dicen, ¿no? Que es que a lo mejor va la información que recopile este tipo de de aplicaciones o de gadgets, pues, va a ser como para uso interno, pero, pues, también es como compartido con algunas marcas o algunos otros servicios, y pues, es necesario también prestarle atención, ¿no? En tu caso, ¿tienes alguna o, tienes alguna forma de proteger ciertos datos que compartes? No sé, hablando desde temas como fotos y videos personales hasta ya cosas más, eh, importantes, ¿no? Como tus cuentas de banco, tus contraseñas de aplicaciones. ¿Haces algo para ponerle seguros o candados a este tipo de información?
Ujù. Sí. Bueno, yo en el tema bancario, pues, sí manejo, este, con cuidado mis contraseñas. La verdad es que yo no checo nada en Internet, ni a través de teléfonos, ni nada, eh, todo lo hago a través de, este, pues, de la aplicación, eh, obviamente, la aplicación también la tengo con, este, registros, pues biométricos. En mi caso, pues, el Face ID que, pues, no sé, siento que es bastante este fácil de de ocupar y me da cierta sensación de seguridad que a veces desconozco de si realmente es tan segura como parece, al parecer sí. Este, y bueno, también reviso constantemente mis correos, eh, lo que hago, por ejemplo, es que yo tengo varios correos electrónicos y hay algunos que ocupo para información muy personal o cosas mías de mis cuentas, de de redes sociales, por ejemplo, eh, algunas cuentas de cositas que yo ahí, este, pues, voy comprando, cosas así, las tengo en una sola cuenta y vinculadas. Pero para otras cosas que sé que igual y no son tan importantes, pues ocupo alguna otra cuenta, ocu ocupo cosas como Gmail, y aun así tengo muchísimos mensajes de publicidad, de spam, de promociones, de cuanta cosa, que digo: "Guau". O sea, cuánto realmente no estoy ahí yo, este, consumiendo. Gracias a que ocupo como este filtro de para información importante, pues ocupo ciertos correos y para otra informa otras páginas o aplicaciones que yo siento que realmente no no son tan importantes o que no sé que puedo hacer de lado sin tanto problema, pues ocupo otros otros correos y ya los tengo ahí predefinidos, porque después también ya tienes bastantes correos, olvidas las contraseñas y y ya no sabes ni realmente dónde dónde metiste tus datos y no. También me ha pasado, por ejemplo, que yo tengo un antivirus, eh, de repente me muestra ahí como lo de mi huella digital, pones tu tu correo y te hace como un escáner, eh, como en línea y te empieza a decir si hubo algún problema de filtración de alguna aplicación o de alguna página donde se hayan, este, filtrado tus datos y que ya puedan estar haciendo uso tanto de contraseñas o simplemente del correo. Pero pues tú sabes bien que hoy en día ya ni siquiera necesitan este tus datos completos, con que tengan tu nombre, tu correo ya con eso se agarran para empezar a intentar estafarte o extorsionarte y todo ese tipo de de cosas.
Ujú. Ujú. Mm. Está muy bien. <giggles> Ajá. Mm. Ujú. Okey. Que no. Y, eh, oye, ahorita que decías como esta parte de de las contraseñas y los accesos, ves que hay muchas aplicaciones que ya te permiten también esta parte de biométrica, ¿no? Ya sea con la cara o con las huellas. En tu caso, ¿crees que esto realmente funcione o que en algún punto también es, eh, violable, ¿no? Que puedan a acceder, eh, algún tipo de servicio, alguna aplicación, teniendo a lo mejor una foto tuya o no sé, como haciendo algún malabar ahí tecnológico para poder tener literal los datos de tu huella.
Ujú. Bueno, en el tema de la huella realmente no estoy tan seguro de cuál es el nivel de seguridad, pero al menos en el tema del Face ID, eh, había visto que, pues, no la puedes, este, ahora sí que truquear fácilmente con alguna foto o alguna imagen tuya. Porque realmente ahí, eh, la cámara hace también como como un escaneo en 3D, donde realmente revisa que coincidan tus gestos y, este, y, pues, la profundidad. Entonces, por eso es bastante más complicado poder, este
Ujú.
pues, brincar o burlar, este esta seguridad. Digo, no no, digo, no creo que no exista una seguridad que que no se pueda, este, romper, pero al menos el el nivel de seguridad de de esta, este, forma de de autentici autenticación pues es más alta, ¿no? Eh, yo creo que otra cosa que me da más seguridad incluso que la huella, y este y esto son las verificaciones en 2 pasos, ¿sabes? De que realmente te piden un código, te lo mandan a un correo específico, tiene que ser dentro de cierto tiempo y también te manda notificación. Entonces, a mí ese tipo de verificación se me hace bastante segura. Eh, el el hecho de los datos biométricos que les ocupan tan a la ligera, hay un montón de aplicaciones, sí me da un poco de de preocupación, porque si en alguno de estos se le llegan a filtrar, va a haber un problema tal vez serio. Este, además, también el el gobierno, al menos en mi país, quiere empezar a aplicar la bur biométrica donde quiere también todas tus tus datos, este, de retina, de huellas. Eh, el gobierno es muy conocido, al menos aquí en mi país, por ser muy deficiente en muchísimos aspectos. El tema también del control de los datos es uno de ellos, eh, ya van muchas páginas de varios estados que terminan hackeando y robándole muchos datos. Entonces a mí la verdad sí me da bastante desconfianza. Al día de hoy, eh, me sigo, pues, oponiendo a ello, la verdad es que sigo sin sin, este, sin ir a a tramitar esta esta nueva iden este forma de de identidad, y esperemos y más adelante, eh, suavicen ese tema o, incluso, se echen para atrás, porque la verdad es que yo no estoy tan, eh, a favor, o o o, no veo tan, eh, bien este que hagan uso de ese tipo de datos.
Sí, claro. Sí, claro. Uh, ujú. Sí, ¿no? Ujú. Oh, sí, sí. Ujú. Sí, justo, co o sea, como lo que decías, ¿no? Muchas veces puede la tecnología ayudar en muchos procedimientos o en muchos procesos, pero bien es cierto que en muchos lugares, muchas empresas, llámese privadas o públicas, pues sí, puede ser complicado el tipo de seguridad que maneje, ¿no? Teóricamente, debería de haber una superseguridad para este manejo de datos, pero, pues, así como hay quienes crean esta seguridad, pues, también hay quienes pueden filtrarlas y romperlas, ¿no? Entonces, sí te deben de tener como un superequipo para evitar que, pues, este tipo de cosas puedan suceder, ¿no? En tu caso, ¿qué podrías recomendar a alguien que a lo mejor es supernovato en estos temas, pero que le gustaría empezar a generar un poco más de seguridad en el tipo de información que que comparte, o que está sobre alguien en pues sí, en todo el internet.
Ujú. Bueno, pues, si te gusta cuidar tu huella digital, es ser, eh, obviamente más cauto con lo que buscas en en, este, en estas redes sociales o en el misma páginas de Internet, puedes ocupar el modo incógnito para que no vaya rastreando tus búsquedas. Hay algunas este buscadores que igual funcionan de esa manera, eh, y bueno yo obviamente en el tema de seguridad si el el la verificación en 2 pasos se me hace lo lo más seguro. Eh, como te digo, te da cierto tiempo para meter los códigos; si no, te envía alertas. A mí me da bastante más tranquilidad. Sientes más complicado, yo creo que, obviamente, tendrían que hacer uso completo de tu teléfono o tener ya todas las contraseñas de tus cuentas como para de verdad poder infiltrarse, y y romper ese nivel de seguridad.
Okey. Yo creo que es esta opción que dices es bastante buena y muy sencilla, ¿no? También las mismas aplicaciones te dan la opción, entonces no tendrás ni que instalar absolutamente nada extra. Todo lo haces directo desde tu teléfono, desde tu aplicación, y vas a estar protegido, pues en un porcentaje mayoritario, ¿no? No quizás al 100. Pero yo te agradezco mucho por compartir esta información bastante importante interesante que todos conozcamos, y pues, fue un placer hablar sobre ello. Muchísimas gracias.
A ti y hasta luego.